Alors, raconte-nous le moment, c'était quoi le contexte, une soirée, un road trip, un apéro qui partait en vrille? Comment la playlist, heu, en est arrivée là?
Heu, alors, oui, effectivement, heu, je peux raconter une fois où j'ai une playlist qui a tout changé pour un groupe d'amis. Heu, c'est vrai que cette question-là, elle est importante et elle a joué un rôle décisif, parce qu'en fait, hem, je fais avec, heu, une bande de copines à moi, des concours de blind-test.
Mmh, OK.
Et on fait ça très, très régulièrement depuis, heu, 2 ou 3 ans, même, heu, presque 3 ans maintenant, heu, à hauteur de 1 soir minimum par semaine, voire des fois, heu, plusieurs soirs, hem, dans des établissements différents qui accueillent vraiment, hein, heu, un blind-test avec heu, entre 100 et à 150 personnes. Il y a 20 équipes, voilà, donc c'est vraiment, heu, une grosse soirée, heu, et un gros jeu, quoi.
Ah, quand même! Ouais, OK. OK, d'accord et de base, heu, avec ces amies, vous avez les vous avez vous partagez les mêmes goûts musicaux?
Donc heu Heu, beh, non, justement, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre équipe, parce que ce blind-test très clairement, heu, il est absolument varié, hein. Il part, heu, des années 50, heu, à nos jours, heu, donc avec, heu, des goûts musicaux qui sont qui sont très, très variés et on n'a pas toutes le même, heu, les mêmes crédo. On n'a pas toutes les mêmes, heu, les mêmes qualités, heu, d'écoute de musique hem, donc, on fait ces blind-tests régulièrement et on se rend compte, heu, que tous les soirs, le les soirées répondent au même schéma. C'est-à-dire qu'il y a, heu, 4 manches, hem, de 20 questions et que chaque manche a un thème.
Mmh. Mmh. D'accord.
Thème qui peut être, heu, complètement aléatoire, par exemple, ça peut être les couleurs et, dans ce cas-là, c'est un peu difficile de savoir ce qui se cache derrière les couleurs, heu, on a bien quelques idées en tête, comme ça, de chansons. Par exemple, des Négresses Vertes, heu, ou ou ou 2-3, heu, idées comme ça, mais bon, on peut pas vraiment s'y préparer à l'avance. Et mmh, on remarque qu'il lui arrive régulièrement, en début de mois, de faire des playlists, heu, artistes nés en, et le mois en cours.
<chuckles> Hem. J'imagine. D'accord.
Et on se consulte un petit peu, heu, et on se dit: «Ecoutez les filles, heu, pour le prochain blind-test, heu, on sera le début du mois. Est-ce qu'on ferait pas une playlist, on va chercher tous les artistes qui sont nés, heu, ce mois-là», heu, en l'occurrence c'était un mois de septembre. «...heu, on va chercher tous les artistes qui sont nés au mois de septembre et on va tous les agiter les ajouter dans cette playlist et on va s'entraîner, à fond, là-dessus.»
OK. <chuckles> D'accord.
Donc, heu, l'idée est appréciée, heu, et c'est effectivement ce qu'on fait, donc ça prend du temps, quand même, hein, de regarder, heu, tous les artistes, heu, sur l'espace de 70 ans de musique, heu, en France, à l'étranger, dans tous les styles. Hem, donc on regarde un petit peu, on s'aide, heu on s'aide de Google pour justement regarder, heu, et avoir un truc très complet aussi, qui aille, heu, du rap de maintenant à, heu, Mistinguett, à, heu à Régine, heu, en passant par Claude François et et des des styles complètement variés, pour que, vraiment, heu, si jamais cette manche-là sort, parce qu'on n'est même pas sûr qu'elle sorte, hein, heu, si jamais cette manche-là sorte, eh ben, heu, on soit au top, quoi.
OK. Mmh. D'accord. Et est-ce que tu penses que le format, heu le format de de de ce blind tête, de ce blind-test, est fait aussi pour, heu pour la play pour le type de musique que vous, vous écoutez? Que si, éventuellement, vous partez, heu, vers un autre, heu heu vers une autre structure, hem, ce sera différent par rapport à la à aux à vos différentes, heu à ta playlist?
Mmh. Heu, bah, non puisqu'on a vraiment, heu, des styles musicaux c variés, déjà, et aussi lui, heu, le créateur de ce concept-là, heu, varie complètement les styles musicaux, heu, effectivement, heu, ça peut vraiment aller de de tout à n'importe quoi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, heu, donc je me dis que si on va dans un endroit différent, hem, eh ben, au mieux, ça sera pareil, au pire ça sera plus spécifique et dans ce cas-là, heu, il y a de fortes chances que ça tombe peut-être sur, heu, hem, 1 des styles musicaux, heu, dans lesquels on est spécialisées, avec mes copines.
OK. Mmh mh. D'accord. Ça veut dire que, du coup, la playlist, heu, tu n'as pas un affect particulier avec elle, heu, étant donné qu'elle, hem, contient pas uniquement tes styles musicaux à toi?
Heu, bah non, puisque là, heu, en l'occurrence, heu, la playlist dont je te parle, heu, dont je te parlais tout à l'heure, heu, elle avait vraiment été créée pour répondre à un objectif. Elle avait pas du tout été créée pour plaire, elle avait pas du tout été créée elle avait juste été créée pour se dire que, heu, si jamais il y avait une manche, heu, spécifique qui sortait, heu, on puisse, heu, être au top et et avoir tous les artistes déjà déjà écoutés, avec toutes les musiques, heu, en tête sur les 1res secondes.
OK. Mmh d'accord. Ça veut dire que c'est une activité avec laquelle, hem, vous prenez du plaisir avec ton groupe d'amis ou, heu, vous voyez ça plutôt comme, hem, comme réellement un un un un travail et? heu, pas au sens littéral, mais
Ah non, non! C'est une acti c'est un plaisir, non, non, non, non, non. C'est vraiment un loisir, hein. Heu, on s'éclate avec nos copines, heu, on largue, heu, maris et enfants, heu, on s'é on on s'éclate à écouter de la musique et à danser pendant que pendant qu'il met les chansons, heu, donc non non. On le prend au sérieux parce qu'effectivement, heu, on s'entraîne mais heu, mais non, non, non ça reste avant tout un jeu quand même, heu, on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, justement.
<chuckles> D'accord et donc, ça veut dire que, hem, au étant donné que la playlist, vous l'avez faite pour répondre à un objectif précis, hem, toutes les musiques qu'elle contient n ne sont pas forcément du du goût de chacune de vous, si ça se trouve, heu, parfois de personne?
Ouais. Oui, c'est ça. Vraiment Mouais, c'est ça, effectivement, heu, notamment, heu, on on est on est un groupe de 5 copines et il y en a aucune qui aime le rap français, heu, de ces quelques dernières années. C'est vraiment un truc, on arrive pas à s'y mettre, heu, c'est un peu notre point faible parce qu'il y a il y a forcément, ça fait partie de ça fait partie des des musiques, donc heu, mais on arrive pas à s'y mettre, on déteste ça, hem, donc heu, pourtant il y avait, heu, dans cette playlist-là quelques artistes mais comme c'était, heu, la playlist contenait de mémoire une 50ne de chansons, donc 1 ou 2 artistes dans une playlist, heu, sur, heu, sur 50 chansons, heu, ça va on arrive quand même, heu, on arrive quand même à s'y faire.
Mmh. Mmh mh. Mmh. D'accord, OK et est-ce que, du coup, en en en confectionnant, heu, je veux dire, cet cette playlist, heu, vous êtes rent alors, vous avez été face à des à des chansons, notamment, avec, heu, avec le rap français, à des lyrics et autres que vous n'auriez jamais cru entendre?
Mmh, beh, là, on commence à avoir maintenant ça fait 3 ans que, heu, au moins, 1 fois par semaine, on entend 60 chansons. Heu, en plus, on s'entraîne. Donc, on commence à avoir une culture musicale qui est, quand même, plutôt solide, hein, en toute humilité. Heu, donc heu, c'est vrai que les découvertes, maintenant, sont de plus en plus rares, même si, quand même, heu, on a toujours on a toujours à apprendre. Hem, là, maintenant, le le but, c'est vraiment de reconnaître les chansons le plus rapidement possible dans les 1res secondes, heu, puisque, heu, la difficulté, quand on entend un refrain, c'est pas vraiment de reconnaître la chanson. Un refrain, heu, c'est plutôt facile. Heu, en revanche, dans les 3-4 1res secondes de la chanson, arriver à la reconnaître, c'est vraiment là, la difficulté, quoi.
Mmh! Mmh. D'accord. OK, ça veut dire que vous vous entraînez beaucoup plus sur les, mmh, 1res minutes sur les 1res secondes, au final, d'une, heu heu, de chaque chanson que qui que votre playlist, heu, contient?
Ah, tout à fait! Ah, oui, oui, l la la playlist en question, heu, qui avait été créée pour la manche, heu, on ne s'entraîne que sur les 1res secondes. D'ailleurs, quand on s'entraîne, c'est on s'entraîne toutes individuellement. Heu, on a vraiment en n en en en tête, heu, le prochain blind test. On a une date, on sait qu'on va toutes y être, en plus, ce qui est rare parce qu'avec nos contraintes personnelles de chacune, on arrive pas forcément à y être tout le temps. Heu, on sait qu'on va toutes y être, donc on maximise nos chances et on écoute, heu, que les les les 10-15 1res secondes. Enfin, en tout cas, j on essaie de la, mmh, de reconnaître l'artiste et et on va absolument pas au bout de la chanson, parce que le but, c'est vraiment de la reconnaître. La chanson passera, on le sait, que, maximum, 30 secondes. Pas plus. Après, elle s'arrête. Donc, ça sert à rien, pour nous, d'aller plus loin. Heu et ouais, on se bourre le crâne, vraiment, de cette playlist, heu, qu'on écoute, pas jour et nuit mais presque, hem, pour essayer de l'apprendre sur le bout des doigts, heu et être vraiment parfaites et arriver à faire, pas le score maximal parce que c'est quand même difficile, mais en tout cas un score qui v qui va crever le plafond et va nous donner un net avantage dans le classement.
Ouais. Mmh. Ah je pense que vous êtes injouables et à quel moment, heu, tu <chuckles> tu t'es dit que là, ça a changé, que vous avez commencé à développer, heu, cette approche-là justement pour, heu pour pouvoir gagner?
Heu, ils Eh beh! Justement la création de cette playlist c'est un peu, heu c'est un peu le début, heu, le le le le le le monstre qui a surgi en nous, hem, c'est-à-dire que donc on on on se bourre le crâne de cette playlist, heu, et le jour J arrive, heu, on l'écoute même jusqu'au dernier moment, le soir, heu heu heu, comme un peu des des des des maniaques, heu des maniaques du contrôle même le soir quand, heu, le le blind test commence dans la toute 1re minute, on regarde alors on n'écoute plus les musiques parce qu'il y a trop de bruit autour de nous mais on regarde encore les artistes qu'il y a, à l'intérieur, hem, en en croisant les doigts pour que la manche tombe, heu, et on fait les 3 1res manches, hem, on est 3e à l'issue des 3 1res manches parce qu'il y a un classement, il y a un classement par manche mais il y a aussi un classement général. On est 3e, hem, à l'issue de la 3e manche, heu et c'est vrai que ça se joue pas à grand chose et on se regarde et on prie. On sait que c'est notre dernière chance, éventuellement, d'avoir cette manche-là et effectivement, on va tomber sur la manche «Nés en septembre», heu, alors qu'on vient de passer, heu, 15 jours à réviser brutalement sur cette playlist et à se bourrer le crâne, heu, jour et nuit de tous ces artistes.
Mmh. Mmh. <chuckles> Mmh, d'accord. Est-ce que, hem, tu as fait face, du coup, à des à des groupes qui utilisaient la même, heu, technique avec une, heu avec une playlist, des groupes d'amis qui qui u qui utilisaient le même stratagème? Hem
Mmh, je sais pas vraiment parce que nous, on est un nous, on est une équipe de copines. Après heu, il y a beaucoup de monde. Il y a jusqu'à 20 équipes et honnêtement, c'est pas nos amis. C'est vraiment des gens qui, comme nous, viennent jouer, heu donc on se connaît et on se reconnaît parce qu'on se voit régulièrement. Mais c'est vrai qu'on est plus là pour passer un moment à jouer que pour discuter avec les autres et d'ailleurs, il y a pas le temps, hein, parce qu'on écoute la musique tout le temps et qu'après, bah, chacun rentre, heu, chez soi. Donc je sais pas vraiment ce qui peut se pratiquer chez les autres équipes, heu, c'est vrai que c'est pas quelque chose, heu, qu'on a évoqué, non.
Mmh. D'accord et est-ce que le fait d'avoir, heu, confectionné cette, heu, playlist, hem, vous a, pour certaines musiques, permis parfois de de vous ra rapprocher dans le groupe d'amis où vous vous trouvez des styles de musique, heu, différents que vous aimez en groupe ou ou même, heu, personnellement, toute seule?
Beh, là, en tout cas, heu, le mérite qu'a eu cette playlist et ce qu'elle a changé, heu, c'est que clairement on tombe sur la manche qu'on avait bachoté, heu, pendant des semaines et des semaines et bien sûr, on est imbattables, heu, on reconnaît toutes les chansons, heu, dans les 4 1res secondes, ce qui est, 4 secondes très, très court pour une chanson, hem, on reconnaît toutes les chansons sur 20 chansons qui passent, heu, on reconnaît les 20, hem, en plus de reconnaître les bonnes chansons, il y a également un classement. Un top 3 des équipes qui ont le plus vite répondu et on caracole quasiment toujours en tête de de la manche, hem, il y a il y a un peu d'hébètement général autour de la salle, qui au bout de 10 questions, ils nous regardent en nous disant, heu: «Bon, heu, qu'est-ce qui se passe vous avez triché?» heu, mais mais non, après tout, on n'a pas triché, on s'est entraînés, hein, heu hem, donc heu, on on fait, alors pas le score maximal parce que j'avoue que je le connais pas du tout, c'est pas moi qui ai créé le logiciel mais on fait un score, heu, qui déchire tout, on n'avait jamais fait un score aussi élevé et et clairement, à la fin de cette manche-là, donc on a absolument reconnu toutes les chansons, on s'est très très peu fait battre. Ceci dit on était 3e du classement, quand même, donc on avait un peu de retard à rattraper et on on voit pas le le le le score de la manche, donc on sait pas du tout si on va être sur le podium ou ou si on a gagné et après un suspense insoutenable, parce qu'il joue toujours, heu, le le jeu un petit peu de de de tarder pour pour annoncer les gagnants, heu, il annonce le 3e, le 2d et là clairement on gagne carrément, heu on gagne carrément la soirée parce qu'on avait tellement gagné et on a marqué tellement de points dans une seule manche que qu'on était irrattrapables même si on avait, quand même, un petit peu de retard, donc là, ça a changé, ça a pris une nouvelle tournure, heu, avec mes copines on s'est dit: «OK, maintenant on va commencer à réviser, on va commencer à s'entraîner, heu, parce que clairement on se heu, on aime la musique, on aime ça.», donc heu, voilà, ce que ça a changé c'est que vraiment ça a ça a créé ce tournant où on s'est dit: «Maintenant on va commencer à à s'entraîner, heu, et à pouvoir partager en dehors, heu, des blind tests, ça va être super chouette.»
Ouais. Mmh. <chuckles> Mmh mh. Mmh. D'accord, ça veut dire qu'au final, cette playlist, elle a créé une une nouvelle tradition entre vous. Elle vous a rapprochées, heu
Mmh.
vous a vous avez de nouvelles, heu, de de de de nouveaux rendez-vous, peut-être, heu, de
Ouais. Bah, alors, maintenant, c'est vrai que quand on fait du t des trajets ensemble, qu'on va à un endroit, beh, on se met toujours une playlist de révision. Heu ou alors quand on passe des journées ensemble, heu, il nous arrive d'aller les unes chez les autres pour discuter, beh, en fond sonore. C'est vrai que alors quand on est que tout qu'entre nous, heu, quand il y a une tier il y a une autre personne, on veut pas non plus que ça prenne trop de place, heu, pour les autres personnes parce que c'est un peu chiant quand quelqu'un est pas dans le même état d'esprit que soi. Heu donc quand, s heu, quand on est, heu, quand on est ensemble, heu, en en fond sonore, qu'on discute, on se met toujours la playlist et puis de temps en temps, on se dit, heu: «Tu te rappelles qui c'est ça, heu?» pour essayer de se de s'entraîner un petit peu. Donc oui, oui, clairement, ça a créé, heu, ce petit défi, heu et et ça nous a soudées un petit peu plus autour de autour de ça, ouais.
Mmh mh. Ouais. Effectivement. Mmh, d'accord. Ça veut dire qu'au final, malgré ça vous arrivez quand même à à à à écouter d'autres musiques que que que que celles qui vous s qui vous sont, entre griffes, assujetties pour heu pour heu pour le blind test.
Oui, oui, oui. On y arrive. Pas quand on est entre nous mais quand il y a du monde, on arrive à être un peu moins sectaires et à s'ouvrir un petit peu aux autres, effectivement.
Mmh, d'accord. OK. En tout cas, heu, c'était un plaisir de, mmh de de partager ce cela avec toi. Je te remercie.
Eh, ben, merci à toi, heu, c'était super, un petit peu, de se remémorer ça et j'avoue que ça m'a remise un petit peu dans l'euphorie, heu, dans l'euphorie de cette soirée donc heu, j'ai je me languis de retourner pour faire, heu, la soirée suivante. Merci à toi.
Mmh. Merc